Io tutta la vita pasta lunga, cioè, mhmm mh.
Mh. Eh no pure io l'assaggiai con però forse l'amatriciana perché dicono che, ehm, sai sia il sughetto con il guanciale dentro
Sì, raccoglie il sugo e tutto, però.
non lo so eh, perché non preferisco l'amatriciana, in g cioè n n è buona eh, perché il sugo proprio non mi piace in generale.
Però, vuoi mettere una forchettata di spaghetti che te li risucchi un po' stile Mangia, Prega, Ama? <chuckles>
<chuckles> È vero, è ve vabbè però, posso dirti una cosa? Ehm, io di pa cioè io non sono amante la pasta in generale
Mh-mh. Strano da italia
e però preferisco eh lo so, vabbè, preferisco la pizza io, però, ehm, la pasta col pesce la preferisco di più.
Eh, ma lo spaghetto con le vongole.